Ja, doch. Oh, das war das war ganz böse. Ich meine, ich kann viel ich bin vom Baum gefallen und allen möglichen Kram wieder aufgestanden. Das hat mich gar nicht gejuckt. Aber was da passiert ist? Ach ne, a a. Ne, dementsprechend mache ich keine Massagen.
Wow, okay nur Mhm. Ja. Och Mann,. Dann dann kann ich das natürlich nachvollziehen, dass man da vielleicht doch nicht so ja, so offen für ist. Aber für mich ist halt immer wirklich so 'n wie so 'n kleiner Miniurlaub. Ich gehe auch so alle also einmal im Monat gehe ich schon da hin.
Mhm. Ja, ja. Aha. Ja. Ja. Ja, prima. Viele Leute sagen, sie mögen es und es fühlt sich gut an und alles. Ja, doch. Na ja. Hatte ich vom
Und und ich v Mhm. Ja. Ja, und ich habe dann irgendwann da aus Zufall, habe ich so 'n kleinen Imbiss entdeckt und habe gesagt: „Ey guck mal, da kann man eigentlich gut verbinden und das Essen ist da echt gut.“ Und dann gehe ich immer nach der Massage, gehe ich da noch rein und hole mir was zu essen und esse es dann auch vor Ort und ja, dann brauche ich schon mal nicht kochen heute, ne? Auch gut. <chuckles>
A ja. Ja, ja. Ja. Mhm. Aha. Bisschen essen. Ja. Ja. Das richtig. Ja, nö, also hört sich hört sich gut an. So 'n bisschen locker in den Abend. Ja, ganz klar. Sicher.
M ja. Ja. Aber mal was anderes hier im bib ich habe jetzt hier 'ne Nachbarin, die ist jetzt ins, äh, Altenheim gekommen, und da habe ich mir so 'n paar Gedanken gemacht. Ich habe auch der Oma oft oft geholfen und so 'n bisschen unterstützt. Und, äh, jetzt habe ich natürlich so 'n bisschen Sorge: „Ja, wer kommt da als als Neues rein? Ist das auch so 'ne angenehme ältere Dame vielleicht oder kommt dann so 'n Rowdy da rein oder so“, ne? Ähm. Ja, genau, da frage ich mich einfach so oder wollte dich auch mal fragen, ähm, was macht für dich denn eigentlich so 'ne Nachbarschaft aus also 'ne gute?
Ja, dein Ja. Ui. Mhm. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. <laughs> Ja, der wilde Watz. <chuckles> Ja. Mhm. Mhm. Hm. Ja.

Ah, 'ne Nachbarschaft. Ähm, ja, hier, wo wir wohnen, wir waren hier jetzt 13 1/2 Jahre und die letzten ähm, äh, so vor 6 oder 7 Jahren sind die die die Leute, die äh, denen das gehört, hat sich geändert, ja. Und am Anfang die Jahre, das war 'ne richtig gute Nachbarschaft. Das hat so viel Spaß gemacht, denn Leute kannten sich und wenn nur vom sprechen: „Hallo und wie geht's?“ Und wir hatten Leute, die sind mit ihren Hunden raus, die kamen dann hier zum Balkon und haben unsere Hunde besucht und wir haben 'n bisschen geredet. Oder die hast du irgendwo im Geschäft gesehen. „Ach so, ja, du wohnst doch da drüben“, dass wir wir alle zusammengelebt und zusammengepasst haben, ja? Und es war einfach locker und man konnte sich auf Leute verlassen. Du konntest alles draußen liegen und stehen lassen. Das war total uninteressant für i irgendjemanden. Da gab's nicht, äh, so Krach oder auch keinen Streit und Leute haben irgendwie nicht rumgelungert. Also, es war einfach ganz offen, weißt du? So wie's damals war, als wir kleiner waren. Und jetzt, als die neuen Leute reinkamen ja.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Jaha. Ja. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, ja genau. Mhm. Mhm. Ja. Ja, schön. Also, ich finde es nämlich auch also, wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, da fand ich die Nachbarschaft auch, d irgendwie waren alle so zusammen und ich kann mich noch an 'ne Hochzeit, äh, erinnern von unseren Nachbarn.
Ja, ja. Mhm. Ja. Aha. Ja, ja.
Und ob obwohl keiner von den Nachbarn da irgendwie so richtig viel mit am Hut hatte, hatte jeder irgendwie auf einmal so 'n Riesenkarton mit diesen, ähm
Ja. Mhm. Ja. Mhm.
Styroporschnipseln oder was das waren. Und als die dann vorgefahren sind, von vom Standesamt dann kamen und dann standen auf einmal alle Nachbarn, alle standen sie zusammen auf dem Balkon und dann haben die alle diese Luftschlangen, dieses äh, Klimbim da aus ausgeschüttet und, ne? Und es war so toll, gerade für uns Blagen, sage ich mal so, ne? War es natürlich aufregend und dann die ganzen Dinger da auf der Straße, wo du spielen konntest und, ah, es war so schön. Ja.
Aha, ja, ja. Aha. Ja. Ja. Ja. Ja. Aha. <chuckles> Ja, ja. Ja, ja. Hm. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Aha. Ja. Aha. Ja, und da hat eben jeder zusammenha zusammengehalten und jeder hat, äh, so d für die Nachbarn gefreut und seinen Teil getan. Ich meine, was mich damals oftmals was ich nicht unbedingt gut fand, da war's das war aber überall so in Deutschland, denke ich mir. Das war immer nur: „Was was sollen die Nachbarn denken?“ Alles war's nur man sollte sich benehmen und tun wegen den Nachbarn, weißte? Aber im Großen und Ganzen war das doch eine äh, ja, eine Nachbarschaft, eine kleine Gesellschaft, wo Leute zusammengehörten, ne?
Ja, genau. Ja. Okay,. Och ja, ja, ja, ja. Mhm. Mhm.
Heutzutage ist das eigentlich gar nicht mehr so.